Eee, d çoğunlukla ev sahibi, eee, bu insanlar ve uzun zamandır orada yaşayan kişiler, eee, ve mesela şey çok fazla var: İşte, bir katta, işte, kızı oturuyor, bir katta, işte, anne oturuyor, işte, bir katta kardeşi oturuyor gibi. Hani, böyle, akrabalık ilişkileri de biraz, eee, o apartmanda mevcut ama yeni gelenler de oluyor tabii ki. Çünkü hemen karşımızda bir okul var. Genellikle, eee, memur öğretmenler, eee, binamızda <chuckles> kiralıyorlar evleri.
Hıı. A! Anladım. Hıı. Anladım.
Ya, eee Onları da tabii ki de şey yapıyoruz. Eee, kendileri ne kadar katılmak isterse onları da tabii ki de içimize alıyoruz yani. <chuckles>
Hı hı, tabii de Evet, anladım. Genel olarak Hı hı. Evet, genel olarak samimi bir apartman. Peki, bu komşu ilişkileri sizin apartmana mı özgü yoksa mahallede de öyle bir durum mu? Yani karşı apartmandaki Ayşe teyze, işte, hani, böyle durumlar da var mı yoksa sizin apartman özelinde mi bu?
Yo, aslında bizim şey, eee, mahallede böyle bir şey var diyebilirim. Çünkü, eee, hâlâ bizde, eee, şey kültürü var: Eee, işte, akşamüzeri gibi böyle işte, biri çay demler ve herkes, işte, apartmanın bahçesinde toplanır, işte, hoş sohbet eder. İşte, bir tane kamelya vardır, eee, kamelyada oturur. İşte, o an işten gelenler de 1-2 dakika orada soluklanır <chuckles> Eee, ve bunu mahallemizde görebilirsin. Hatta yani, sadece, böyle, komşular olarak değil, hani böyle işte, manavdan tut, eee, işte, eee, bakkal ki hâlâ bakkal var. <chuckles>
Hıı. Ne güzel. Hı hı. Çok güzel. Yı yani artık. Esnaf da tanıdık yani. Evet, çok güzel. Yani, eee, böyle şeyler de çok güzel, dediğin manav, eee, bakkal, yani, esnaf da olması, işte, onların da birbirini tanıması çok güzel. Artık gerçekten şehirlerde, marketler oldu, esnafla hiç ilişki kalmadı. Kamelya dedin, yeni yapılan binalarda öyle bir şey bile yok, çünkü toplu olarak bahçede oturma, komşularla bir oturma durumu s yok artık yani. Eee, tasarımlar da ona göre şekillendi, yani insanı da belki de bireysele itiyor, hani, bilmiyorum ama, eee, sizde, hani, böyle bir iletişimin olması, eee, gerçekten çok güzel yani. Eee, keşke her yerde olsa.
<chuckles> Evet. Evet. Evet. Yani hatta şöyle söyleyeyim.